ああ、そうですね、えっと、アボリジニの方の祖先ですよね。祖先っていうか、ま、あの、うん、でも、アボリジニの方っていう感じなんですかね。あの、民族の方もいらっしゃいます。うん、いらっしゃいますいらっしゃいます。近くで。ええええ、そうですね、近くでお店を開かれてたりとかそうなんですよ。あの、やっぱり実際に暮らしてま、暮らしてらっしゃるのが、どこに暮らしてらっしゃるのか、ちょっと分からないんですけど、そういう方がそう、あの、なんて言うんですかね、 お店を開かれていて、あの <laughs> そうなんですよね、そういう、なんか、アボリジニの方の、こう、なんて言うんですかね、あの、うーん、なん言うんすか、絵とか、絵とか
うんうん。 あ、今今現在もまだ少しあ、見かけられたんですか？うんうん、あ、そうなんだ。 うーん。 たいけど ええ。 <chuckles> うん。 うん、あ、ああ、うん、ああ。
ええええ、あとは、なんか、その、民族衣装とかあ、そうですね、こうそ、工芸品とかを売ってらっしゃるんで、多分そこでしか買えないものだと思うんですけど、そういう
工芸みたいな感じうーん、うん。 <laughs> で、ちょっと近代化はされてるんですね、なんて言うか、この <laughs> 微妙な感じで、うん。
あ、そうですね。そうそうそう。<laughs> 砂漠の中に、うある、<chuckles> そわそ、感じなんですよね。民族衣装を着られて、そこで販売されてる方が、うーん、なんか何名かいらっしゃるたので、はい。
うん。 え、言語は英語を喋られるんですかね？